Non, pas du tout parce qu'il y a par contre, oui, en, mmh encore une fois, c'est vrai que tout le monde est est vraiment bienveillant, heu, sur le plan familial et donc on on se permettrait pas de mentir. C'est c'est nu je pense c'est une question de de valeur et heu, et heu, l'honnêteté est omniprésente, heu, sur le plan familial, donc on on se permettrait pas de faire ça.
Ouais. D'accord. Oui. Ouais. Ouais, oui, donc vous préféreriez, heu, à la limite, jouer carte sur table en disant: «Heu, bah voilà, on est, heu, on est super fatigué, on voudrait se reposer un petit peu», ou alors: «Heu, on voudrait, heu, aller quelque part», heu, plutôt que de que de d'inventer, heu, n'importe quoi. Mmh mh.
Alors, qu'on a déjà utilisé. Oui. C'est ça. Par contre, on a déjà utilisé, oui, sans mentir, on a déjà, c c'est pas bien, mais on a déjà utilisé «notre fille» entre guillemets, hem, dans le sens, heu. Bah là, elle est un peu malade. Alors à chaque fois, c'est vrai, heu, il y a un il y a de la vérité, mais
<chuckles> Hein hein.
Elle est un peu malade, mais on pourrait peut être y aller quand même. Mais on utilise l'acquis de conscience. C'est arrivé qu'on dise: «Elle est un peu malade. C'est peut être mieux qu'on vienne pas pour pas vous refiler quelque chose». Bon.
Mmh moui. Ouais, ouais, ouais, ouais. Mmh. D'accord, ouais, ouais, ouais je comprends. Mmh mh, ouais. Oui b donc, heu, c'est un c'est un petit mensonge, en fait. C'est c'est c'est un 1/2 mensonge, en fait. C'est c'est pas complètement faux, et
Ça, c'est l'u l'utilisation qu'on a déjà faite pour dire, heu, c'est voilà, c'est c'est C'est ça. Il y a toujours un fond de vérité, c'est qu'elle est pas très bien et puis on se dit: «Bon allez, heu, du coup ça sert peut-être à rien de forcer, en plus on n'a pas très envie hein? Bon, alors on on va peut-être dire du coup qu'on qu'on n'y va pas», heu, mais voilà.
Ouais. <chuckles> Ouais. Ouais, ouais. Non, mais bon, après, heu, c'est une très belle histoire, hein, quelque part, parce que bah voilà, c'est, bah, toi, c'est ta belle famille, mais visiblement, heu heu, voilà, vous êtes, heu, tous très proches, heu heu, te te tu apprécies, heu, tout le monde et heu, et tout le monde s'en s'entend bien. Visiblement, il y a beaucoup de de bienveillance dans votre famille, donc, heu, ben moi ça, je trouve ça génial. Après, heu, bah voilà, c'est vrai qu'il faut qu'il faut jongler avec les réunions familiales. C'est c'est pas toujours évident, heu, avec, heu, la la vie personnelle, donc, heu. Ben vraiment, heu, je je vous félicite quand même parce que vous, bah voilà, vous assurez quand même, heu, tous les week-ends et et bah ça, heu, et vous mentez jamais parce que bah tout le monde n'en ferait peut-être pas autant, tu sais? <laughs>
Mmh. Beh je te remercie beaucoup pour ton écoute en tout cas.
Mais je t'en prie, c'était avec plaisir.